آه، عمّي عمّي ده هو هو هو الشقيق الوحيد لأبويا وكان جِدّي سايب سايب لهم هم الاتنين حتّة الأرض دي، و وطبعًا والدي أنا اتوفى وهو استنّى بقى، ف فهو هو اللي حاطط إيده على الأرض، يعني هو اللي بيديرها، هو اللي بياخُد ال العائد ب آه، هو اللي بياخُد العائد بتاعها وبيستنّى عنده. أنا طبعًا ليّا حق في ال في العائد ده، لإن أن آه، لإن أنا لإن أنا ابن ابن أخوه.
إمم. أيوه. أيوه طبعًا، هو الكبير يعني. إمم. أيوه طبعًا. أنت وريث. إمم.
تم تمام، ف ف ف في مرّة أنا احتجت فلوس وكده يعني آآ قعدت فترة طويلة ما أدوّرش، يعني مش مهم هو عمّي معاه الفلوس.
إمم. طَب هو ما كانش بيدّيك مثلًا لو الأرض بتتأجّر أو كده ما يدِّيكش إيراد ما بيدِّكش مثلًا شهرية، ما بيدِّيكش حاجة معيّنة للأرض اللي هو المفروض واخدها منّك دي؟